Thì nhà mình cũng hông có hay đánh bài. Mình thấy cũng, kiểu, nhà nhiều nhà á ha, trải bạt ra xong rồi ngồi ăn, xong rồi chơi, tám này kia.
Kiểu giống vậy. Ồ, vậy hả? Ừm. Đúng, đúng, đúng á, nhà mình là giống vậy á. Nhà mình xô bồ lắm bạn ơi, đi thường là đi rất là là là thường là đi không chỉ có gia đình mình nha, phải rủ thêm em họ nè, dì nè, rồi cô nè, cậu nè, chú nè, bác nè, đi đông vui vậy đó mới chịu. Ừ, đúng rồi đó.
<chuckles> <laughs> Hả? Ờ, đúng rồi, họ hàng, đúng hông? Nguyên nguyên một họ hàng đi <chuckles> thì đông cỡ đó, vui cỡ đó nên là bày trò ra, đúng hông? Ăn uống trên xe rồi chơi này chơi kia, đông người mà.
Ừ, đúng rồi. Ừ, ừ, chính xác, chính xác. À há. Ừ, nên chi là là, ừm, mỗi lần mà nhà mình đi, mình thấy loạn hết hết nguyên cả cái cái, a, cái giống như đi ăn uống gì đó là cũng phải vô một tốp, ờ, nguyên một đống người vậy đó bạn. Đó, ừm, chính xác luôn á. Ê, mà thường đi du lịch, bạn thường có lên kế hoạch với lại, ờ, gia đình bạn hông? Hay là chỉ ngẫu hứng thôi?
<laughs> Ờ, đông mà, đúng rồi. Nói chung là ừm. Ừm, nói chung là cũng ngẫu hứng thôi. Ví dụ như là bạn kể đi Đà Lạt đó, có mấy cái điểm nổi tiếng nhiều người biết đó, thì mình cũng bám theo mấy cái điểm đó mình đi, mình cũng hông cần tìm hiểu trước. Ờ.
À, vậy hả? Ừm. Yeah. À há À, wow! Ê, mà thường là mỗi lần đi du lịch là ai sẽ lên kế hoạch, ờ, ai sẽ giống như, ơ, bắt đầu trước nè? Kiểu giống như là ai sẽ: "Ê, hôm nay đi du lịch hông cả nhà?" Vậy đó, ai ai sẽ bắt nguồn trước?
Ừm. Chắc là mẹ của mình, mẹ của mình, hoặc là ba của mình thấy cái chỗ này đẹp, nhiều người đi, cái bắt đầu về rủ: "Bữa nào, ờ, mướn xe xong rồi nguyên nhà đi chơi." Vậy đó, thường là ba mẹ mình trước.
Ừm. Ờ. À. Ồ, cũng cũng nhanh gọn lẹ quá ha. À, wow, cũng cũng cũng hợp lý. Có nha, kiểu, giống như là, mẹ mình là cái người mà thích đi chơi nhất, nên chi là mỗi lần mẹ mình mà thích đi đâu á, là là cũng sẽ rủ này nọ. Mà cũng giống như theo ngẫu hứng thôi bạn ơi, chứ chả lên kế hoạch gì hết á. Đó. Ừm, ừm.
Đúng rồi. <chuckles> Nhà bạn có vậy hông? Ừm. Ờ. <chuckles> Ờ, ừm. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi. Nói chung là muốn đi cùng nhau, trải nghiệm cùng nhau thôi, chứ đi đâu hông quan trọng, đúng hông?
Ừm. Ừ, đúng rồi đó, cứ nói là "Lên xe hết đi rồi tính sau." Đó, lên x lên xe hết đi rồi tính sau, đi tới đâu thì đi, đi lạc thì đi về chứ đó, kiểu giống vậy. Ừm. <sniffs> Ờ, OK, hôm nay cảm ơn bạn đã chia sẻ về những cái kỷ niệm đi chơi gia đình của bạn hén.
Ừm. Ờ. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, OK, mình cũng cảm ơn bạn nha. Mình nghe câu chuyện về gia đình họ hàng của bạn, mình thấy rất là vui. <chuckles>
À, OK bạn. Ờ, hôm nay, ơ, chúc bạn có một ngày tốt lành hén. Bye bye bạn.
OK, mình cảm ơn bạn, chúc bạn cuối tuần vui vẻ nha.
OK, bye bye.
Ừm.

Ừm, chắc mình đi khoảng 3-4-5 lần, nhưng mà đi với gia đình thì mình mới đi 1 lần thôi. Còn hầu hết là mình đi với bạn. Ờ.
Ừm. Ồ, vậy hả? Ừm. Wow, gia đình bạn hổng thích đi biển hả? Hay là hay là như thế nào?
Chắc là, nói là hông thích đi biển cũng đúng á. Ừ, tại kiểu, ơ, mẹ mẹ mình thì, kiểu, thích chụp hình sống ảo này kia. Mà kiểu bạn thấy ở biển Vũng Tàu nó cũng hông có đẹp lắm, đúng không? Ờ, tức là ừm, mỗi lần có dịp á ờ, ờ, nói chung là tại nó ở gần thôi, ờ, cái điểm mạnh duy nhất là nó ở gần thôi.
Ừm. Kị nước hả? Kị nước, đúng hông? À. Ừ, chính xác ha. Ừm, đúng rồi, đúng rồi, kiểu, giống như biển Vũng Tàu hông có xanh. Ừm, chủ yếu là ra đó ăn ờ, yeah, chính xác, chính xác. Ừm, hoàn toàn hợp lý. Ê vậy có cái, a, địa điểm nào mà gia đình bạn đi chơi mà bạn thấy thích nhất hông? Kiểu giống như, a, trong mấy năm gần đây nè?
Ừm. Ừm. Thì nhà mình đi du lịch cũng cũng nhiều nhiều. Mình cũng thấy nơi nào nó cũng có cái đẹp, cái riêng của nó á, ờ, thì mình có đi
Vậy hả, bạn có thể chia sẻ cho mình không? Wow! Mà nơi nào bạn thích nhất? Nơi nào mà mà mà bạn cảm thấy là gia đình bạn hưởng hưởng thụ nhất, vui nhất?